Mmm, mhm mhm. Jadi, eee, orang-orang berpikir kepribadian kamu apa galak kah, menyeramkan kah, atau gimana tuh?
Enggak kepribadiannya justru malah kelihatan kayak anak dugem, suka nongkrong di sana iya.
Demi apa? Oh.
Jadi mereka enggak kan karena kan memang ada juga baju hitam aku tuh yang kayak, eee, apa, model lehernya itu ban macem-macem ya ada ada yang lengkung, ada yang kebuka sedikit, ada yang V gitu kan, karena kan saking banyaknya baju hitam yang aku punya ya.
Waduh. Iya. <laughs>
Nah itu tuh mereka suka bilang, "Kamu nih habis dari sini mau kemana? Mau ke pub mana? Mau ke kafe mana?" <laughs>
Ya ampun. <laughs>
Jadi gitu, jadi nanyanya selalu gitu, "Yuk kalau mau itu saya diajak dong," kata dia bilang begitu. <laughs>
Iya, ya ampun, <chuckles> padahal mah pengen nyantai ya, gak ada tuh niat-niat seperti itu ya?
Heeh, nggak ada niat-niatan untuk gangguin bapak-bapak di kantor juga nggak ada, centil-centil juga enggak. <chuckles>
<laughs> Ya ampun, tapi kalo kamu itu tipe suka, tipe yang suka tampil beda tiap hari, atau punya signature look yang jadi ciri khas? Jadi setiap harinya ya udah kamu pake yang tebel aja dan hitam aja atau kamu se sesuka-sukanya kamu sama itu kamu tetep berusaha berbeda, ada lah aksen bedanya sedikit?
Eee, biasanya sih, eee, tetep sama ya cuman paling kalau bedanya ya mainin aksesoris aja. Karena aku lebih suka banyak aksesoris sih kayak misalnya pakai anting. Kalau sama warna hitam kan biasanya, eee, harus padu padanin biasanya aku sukanya dengan warna gold ya. Nah jadi tinggal pakai kalungnya yang warna gold yang emang kayak jadinya kelihatannya keren gitu kayak bling-bling gitu <laughs>
Oh gitu. Mmm, cocok. <laughs> Iya ya dan gold-nya itu jadi keliatan gitu ya, apalagi sama baju hitamnya kan?
atau biasanya sekitar hidung. Betul. Betul.
Hmm, oke, dan kalo misalnya masalah, eee, aksesoris nih karena ternyata kamu peduli kan sama aksesoris. Itu diajarin sama mama kamu atau gimana? Atau belajar sendiri?